जी, ज़रूर देखिए, ऐसा मैं अक़्सर करती रहती हूँ जब भी मेरे घर में ऐसा कुछ होता है, तो फिर देखिए कभी-कभी क्या होता है ना कि अ, जब चीज़ें बहुत बढ़ जाती हैं ना, तो वो एक घर का माहौल ही नकारात्मक हो जाता है, जो बच्चे होते हैं, वो भी दुखी रहते हैं। अ, जब खाना बनता है, वो भी अच्छा नहीं लगता है, तो ये चीज़ें होती हैं, तो मेरे घर में तो मैं कोशिश यही करती हूँ कि अपने मा जो भी त हमारे यहाँ 3 लोग हैं चाची हैं, मेरी बड़ी मम्मी हैं और मेरी मा माताजी हैं, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं देखिए अब ऐसा तो है नहीं, तीनों में एक साथ मन-मुटाव हो जाए, तो 2 में होता है, तो तीसरी की मैं मदद ले लेती हूँ कभी-कभी। तो हाँ, तो खाना बनाने के समय में वो लोग एक-दूसरे की मदद कर लिया करती हैं या फिर कभी-कभी होता है कि अ, मैं ना कोशिश करती हूँ कि ऐसी अ, रेसिपी जो सिर्फ़ मेरी म माताजी को पता हो और मेरी जो बड़ी मम्मी है उनको पता हो, तो मैं ऐसा मिक्स अप करती हूँ ना कि वो दोनों ही बताएँ मुझे, तो अगर मैं कुछ अगर जानबूझ के गलत करूँ, तो फिर वो होता है ना कि हमारी गलती सुधारे तो कभी-कभी हँस देते हैं वो लोग तो ये चीज़ें होती हैं। हाँ, बिल्कुल तो अ, ये सारी चीज़ें अच्छी होती हैं और आप कोशिश करें कि आप ना थोड़ा-सा घुमाने घूमने जाएँ आप अपने परिवारजनों के साथ या फिर एक साथ बैठे क्योंकि मैंने देखा है ना आजकल के समय में बच्चे हो या फिर परिवारजन ही क्यों ना हो, बहुत ज़्यादा फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं। मैं तो उम, कोशिश करती हूँ कि अपनी मम्मी लोगों का फ़ोन इधर किनारे रख दूँ, वैसे ख़ैर हमारे यहाँ तो ये अच्छा है कि अगर घर में तनाव रहता है ना तो वो खत्म जल्दी हो जाता है। मैंने कई लोगों का देखा है ना कि बच्चे बहुत ज़्यादा पिस जाते हैं, ख़ासकर एकल परिवार में। वहाँ पे देखिए जब तनाव हो जाता है प अ, साथी के बीच, पति-पत्नी से जब तनाव हो जाता है, तो उसमें जो बच्चा होता है, उसका कहीं न कहीं भविष्य अ, ख़राब हो रहा होता है क्योंकि देखिए बच्चे छोटे ज़रूर होते हैं, समझते ज़रूर हैं क्योंकि मैंने अपने आस-पास में ही देखा है, एक बच्ची है वो आकर बताती है पूरा कि हाँ, पापा मम्मी से गुस्सा है आज 4 दिन हो गए। तो देखिए कहीं न कहीं अ, बच्चा दुखी होता है, तो इन सारी बातों का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए हमें।
हुँ, हुँ, हुँ, हुँ, हुँ, हुँ, हुँ। हुँ। हुँ। अच्छा। ठीक है। अच्छा, वाह, वाह, वाह! बिल्कुल सही। अच्छा वाह, वाह, वाह, वाह! सही है। अच्छा, बात करने पे मजबूर कर देते हैं आप घुमा फिरा के, सही है। हुँ, हुँ, हुँ, हुँ, हुँ। वाह! सही है। हुँ, हुँ। हाँ, ये बात तो सही है, हाँ। हुँ। वाह! वाह, वाह, वाह! बच्चे पीस जाते हैं, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ, हुँ, हुँ, हुँ, हुँ। हुँ। हुँ, हुँ। ये ये, आपने बहुत ही अ, गहरी बात कह दी कि अ, कि अरे ख़ैर तो यहाँ पर आपका संयुक्त परिवार है, लेकिन अ, ये जो सामाजिक तौर पर अगर हम लोग सोचे कि अ अ, मान लीजिए कि कोई परिवार है, छोटा परिवार है, संयुक्त परिवार नहीं है और वहाँ पर माता-पिता के बीच में कोई झगड़ा हो गया और वहाँ पर एक अकेला बच्चा है, जिसके पास कोई साथी नहीं है जिससे वो बातचीत कर सके, तो उस क्षे उस अ, क्षेत्र में देखा जाए ना वो मन-मुटाव ब काफ़ी ज़्यादा अ अ, बड़ा हो जाता है, शायद वो अ, छोटा-सा झगडा घर का तनाव बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है जो का काफ़ी लंबे समय तक बीतता है। तो आपको क्या लगता है वो अ, एक तो माता-पिता के बीच में तो वो तनाव है, घर में तनाव है, वो तो अलग बात है। लेकिन एक छोटे-से बच्चे के ऊपर मतलब जो बच्चा अ, मान लीजिए एक 8-10 साल का बच्चा जिसके अंदर है ना अ अ, ब मतलब किसी तरह का कोई तनाव महसूस करने की उसके अंदर क्षमता अभी पैदा हुई नहीं, लेकिन फिर भी वो तनाव महसूस करता है, उसके लिए ये चीजें कितनी ज़्यादा असर करती है उसके स्वास्थ्य के लिए? कुछ दृष्टिकोण अपना इसमें दीजिए।
जी। हुँ। बिल्कुल। उम, जी। हाँ। जी।